Mira, el detonante directo fue que esto ya me estaba haciendo daño.
Okey.
Ya estaba siendo tóxico. O sea, eh eh sí, me estaba afectando porque, o sea, sí decía sí, pero después estaba haciendo rabietas, ¿no? De no, es que no es ju O sea, era extraño, porque tenía como esa dualidad, ¿no? Antes de bueno, ya lo hice, ¿okey? Y ya después me estaba arrepintiendo, pero ya había dicho que sí. Entonces, algo que tengo es que cum prometo algo y lo trato de cumplir. Entonces, ya es pero exacto. Porque así estaba enseñada, a ser demasiado servicial. Digo, no es malo, todo es bueno hasta cierta medida. Todo es bueno hasta que no se hace tóxico, ¿no? Entonces, para mí, ya era tóxico. Sí, me estaba enfermando esta situación, me estaba haciendo sentir mal conmigo misma. No me sentía feli, ya me sentía más obligada que de buena gana, entonces yo creo que ahí ya. No, ya no, ya no ya no es sano. Ya no es sano, o sea, tienes que decir no. Es difícil, por cuando estás acostumbrado a decir sí, sí, sí, ¿no te sabes otra palabra?
Sea, mentalmente o, ¿o cómo fue? Mm. <chuckles> Sí, me imagino. Ujú. Claro. Sí, ya no ve. Justo lo que te iba a decir. Tú solita te presionabas por hacerlo, ¿no? Mm. Ujú. Sí. Con moderación, como dicen. Ujú. Sí, no. Ya cuando llegas a ese límite, ya. Ajá. Sí, claro. Y y aparte acostumbrar a las otras personas que saben que siempre les vas a decir que sí. Cuando dices el primer no, ahora ya eres la mala persona, ¿no?
Exacto, no ven tus tus, este, 364 días de okey <chuckles> o de bien. Pero el día 365 ya. Ya arruinó esos trescientos sesenta y cuatro de sí, ¿no? Exacto. Fijate
<laughs> Exactamente. Ya. Uy, no, ya. Ya no me hables. Qué mala persona eres. ¿Por qué no eres, eh, así como? ¿Qué te cambió? ¿No? ¿Cómo que qué me cambió? Eh, también tú ponte a pensar qué qué tanto me exigías sin yo poder tanto hasta cu darme el gusto a mí misma, ¿no?
<chuckles>

Exacto, como lo estás diciendo. Obviamente, tuve que cometer muchos errores, muchos errores, porque no no me caía como eso de que: "A ver, tú también existes, <chuckles> tú también quieres, tú también deseas". O sea, era era tanto, exacto, ent era tanto mi y y el cómo me enseñaron a ser demasiado empática. No es malo ser empático, obvio, ¿no? Que eso te hace humano y y generoso, y es algo de mi personalidad que que agradezco, pero antes era en contra de mí, ¿no? O sea, al principio era, qué bonito, pero después ya todo mundo hace contigo lo que quiera si tú no pones un límite sí, te vuelves sí, te vuelves vulnerable, ante todo el mundo, ¿eh?, no importa quién sea.
Ujú. Me imagino. <chuckles> Sí, tú también puedes hacerlo diferente. No, no. Claro. Sí, justamente lo que te iba a decir, que se aprovechan ¿no? Ujú. Oye, y en ese sentido, eh, ¿tú sentías algún tipo de, como de culpa, por así decirlo, por ser tan buena persona o a lo mejor por el otro lado, de pues, a lo mejor no poder cambiar o no como quisieras, estas, pues malas actitudes, por así decirlo? Que tú, pues ya habías detectado.
Sí. Pero sí tenía esa lucha interna que comentas, sí. Obvio, sí, cuando decía que no, a los 3 minutos ya me estaba arrepintiendo. "Ay, es que soy mala persona, ¿por qué?", no me costaba hacerlo otra vez. Y no, no, ha sido dificilísimo quitarte la bueno, quitarme la culpa ha sido un proceso larguísimo, porque, porque a veces tienes que anteponer, bueno, en este caso, yo anteponía el bienestar de los demás por el mío. Digo, no está mal ayudar, no está mal, pero mi límite de tolerancia era exagerado. Era más allá de lo normal o de ro o lo de razonable, donde es un dar y recibir, yo te ayudo hasta aquí, pero hasta aquí. De aquí para acá ya estoy yo. Entonces, ese límite, no, era muy grande, mi mi rango de soportar ese, pues no sé si lo puedes llamar abuso oc o que se aprovechaban de que era buena gente, de que era noble y que nunca decía que no. Ese es otro defecto, decir, nunca debes decir siempre no ni siempre sí. O sea, ambos, un equilibrio entre estas respuestas, sí.
Ujú, okey. Ujú. <chuckles> No. Vaya. Okey. No, pero ahí sí sí claro. Ajá. Mm. Ujú. Sí claro. Ajá. Ujú. <chuckles> Sí, claro. Un balance, ujú. Exactamente. Oye, ¿y cómo fue que ya empezaste como a tener estas decisiones, por así decirlo, pues de alguna manera lúcidas, de de empezar a cambiar? O sea, porque dices que duró mucho tiempo, pero, ¿cuál fue el detonante?